うん。で、それでなんか、うーん、なんかの時にはそのこういう食べ物出さないとか、なんかそういう事もあったりとか、うーん、しますね。うん。
うん。 うーん。 うんうんうんうん。 例えば、なんか赤いペンで名前を書くと、ね、不吉だっていうことで。
ああ、あ、ありますね、はい。
それは多分、アジア圏内だけかな、アメリカでは別に 気にしてると思わないですけど。
ふんふんふんふんふんふんふんふん。はい。うーん。そうですね、後はなんかあのええ、なんでしたっけ、あの、薄い墨汁で書くのはお葬式用とか。<laughs> なので、普通には普通の普通のあの、書く時はそんな使わないとかありますね、なんか。うーん、までも
うーん。 はいはいはい。 うん。
結構なんか、なん、なんだろう、やっぱり一番外国の方がこっちで、ま、よよくみ見ちゃったりとかするんですけれども、なんか、お箸をあの、ま、ぶっ刺したりとかしてるのをなんか、それをよく見ますけども、それを見てなんか、ああ、わ、とか思う時がありますね。<laughs>
はい。 はい。 うんうんうんうん。 うん。 ありますよね。あれは <chuckles> 結構目についちゃうですよね。 箸をぶっさす行為は、はい。箸わたしもちょっと気になっちゃいますよね、やっぱり日本人としては。
つきますね、あれは、なんかね。 うんうんうんうん。 あ、ま、それはね、ちょっと気になりますね。
あ、あと、がいこつじじんがよく知らないのが、その、神社の鳥居をくぐる時あるじゃないですか。で、なんかその、正面からくぐらないのが本当のマナー。中は歩かないって、その鳥居の真ん中は神の通り道とされて、で、人は端を歩くのが礼儀って。
はい。 はい。うんうん。 は。あ、それ
それは多分日本人でも知らない方、多いですと思う。おん多いと思うんですけど、はい。
知りませんでしす。ふん。はい。ふんふんふんふん。
本当は端っこを歩くのが礼儀とされているんです。これは多分昔の本当に教えなので、そこまで守っている人もいないので、うん。
ああ、はい。うんうんうんうん。いや、うーん、あんまりしてる人見ないですね、それは。うん。
多分そうですよね。あとお守りとか買うじゃないですか。お守りの中身を見るとご利益がなくなるとか。
うん。